Sì, esatto, ma secondo me la premessa di questo è il fatto che non ci sia un, mhmm, <clicks tongue> un insegnamento, uno spazio dedicato a l'introspezione, al sentirsi, perché secondo me se ci fosse anche questo, molti disturbi magari, mhmm, non non si scatenerebbero, perché ci sarebbe prevenzione, no, perché spesso spesso si arriva a un disturbo proprio perché si è accumulato, non non si è non s non ci si è ascoltati quindi, mhmm
Vero. Esattamente. Esatto. E io sono la prima testimone di questo, quindi posso confermartelo ulteriormente. <chuckles>